طيب مثلًا يعني جرّبت إنه آمم ت إنَّك تقعد تفكّر كده شوية وأنت بتنقّي الحاجة إنه لأ، ده أنا عندي واحد زيّه زي ما أنت قلُت كده فممكن آآ أskip ده مثلًا وأشوف حاجة تانية ما مش بتاخد وقت كده في إنَّك وأنت بتشتري الحاجة إنَّك تقرر والّا بتشتري على طول من غير ما تفكّر؟
إمم. لأ ما هو أنا ده المشكلة بقى إن أنا ساعات كتير باتفاجئ إن أنا ما بافكرش إذا كانت فعلًا بتحصل كتير، إن أنا ممكن أشتري حاجة وهي أصلًا موجودة عندي فحاسس إن أنا يعني يعني ده ده ده الغلط بقى ده اللي بيضايقني ده ح حاسس إن أنا مُسرِف وفي نفس الوقت يعني أنا ممكن أ أوفّر الفلوس دي وممكن أساعد بيها حد، وممكن يعني فيه مليون طريقة ممكن أستغل بيها الفلوس.
إمم. إمم، إمم. إمم. ممكن تصرفها في كذا اتجاه يعني أحسن من كده.
بالضبط، بالضبط، بالضبط ده اللي بيضايقني جدًا بصراحة.
إمم. طَب فكّرت تستعين بحد مامتك، ج مراتك، أختك أيًا كان، في إنّه لمّا تنزل تشتري مثلًا تقول لَك لأ والله ده عندك واحد زيّه طَب اشتري حاجة تانية طَب آآ
<chuckles> بُصّي ما آه م ما أنا ده أحيانًا بيكون سبب المشكلة بيني وبين مراتي فيعني يعني ما هو ده برضه أحد الأسباب، آه. آه لأ مش بس كده، بتقول لي إن أنت المفروض أنا اللي أكون باعمل كده وأنا ما باعملش ده وأنت اللي بتشتري كتير وإحنا البيت محتاج.
إمم. إن هي بتقول لك ما تشتريش يعني؟ <laughs> هي بتحط عليك load أكتر في ال في الض في ال في الإحساس بالذنب يعني.
آه، آه أنا باحس إن أنا يعني ساعات بابقى محتاج أ أ يعني، <tsk> فاهمة، آآ ب باحس إن أنا محتاج أح أ أ أصرف حاجة تبسطني، فاهمة، بس أعمل control يعني أو أوقّف نفسي عند حتّة كده، يعني نفسي أعرف أعمل ده.
إمم. وهي مش بتساعدَك في كده.